Hm, auf jeden Fall, ja. Und haben sie dir auch so 'n bisschen, weniger jetzt Werte, aber Ansicht mitgegeben, jetzt vielleicht 'ne politische Richtung, oder also legst du da noch Wert auf die Meinungen, die du damals gehört hast?
Hm, also, sie waren ja irgendwie total so, ne, dieses Typisch Deutsche. Wir wussten nix, ne? <chuckles> Und dann bin ich ich war in wo war ich denn noch mal? Ich war in 'nem Konzentrationslager mit, ähm, der Schule. Und, äh, ich glaube Dach Dachau, München, ne? Dachau Und, ähm, und da bin ich nach Hause gekommen und ich war geladen, ne? Obwohl ich ja ich war 'n Teenager, ne? Aber mein Großvater war ja alles für mich, ne? Und dann bin ich auf den zu und habe gesagt: „Was habt ihr da damals gemacht? Und das ist ja unfassbar und ich schäme mich total und“, ne? So total, ähm. Und da war der total zerbrochen, ne? Und hat dann immer gesagt: „Die haben uns eingezogen, wir wussten das nicht. Ich war mitten im im in Russland gestanden, habe versucht, für für Deutschland zu kämpfen“, und, ähm, ne? Aber, äh, das das war schon 'n Punkt, ne? Bei uns, also aber, ne, das, was sie mir mitgegeben haben, ist wirklich einfach, mein Opa hat zum Beispiel zu meinem Bruder gesagt, als der zur, äh, Bundeswehr wollte für das 1 Jahr, ne? Also, damals war's ja noch so, entweder Bundeswehr oder du machst irgendwie so Sozialdienst.
Ah, ja, mhm, okay, ja. Ah ja, das ist ja. Mhm, das das kann gut sein, ja. Oh. Mhm. Oh. Mhm, okay, ja. Mhm. Oh. Ah. Mhm. Hm, ja. Klar, ja, also hm. Ja. Mhm.
Und mein Bruder wollte auf die Gorch Fock. Das ist, äh, Schägel äh, Segelschulschiff der der Marine, ne?
Ah, ah, cool.
Ja, und das ist ganz schwer da draufzukommen. Und, ähm, er musste aber vorher auch 'ne Schießausbildung machen und so weiter, ne? Also, so 'ne Grundausbildung.
Ah, ja, ja.